อืม
ก็แบบ อา งั้นโหวดเลยว่า เรื่องเนี่ย ไม่ โหวตว่า
อ๋อ เออ ว่าจะยังไง? โอ๊ย! ไม่ต้องเปิดโพลก็รู้แล้วไหมอะว่า <chuckles> แต่ก็ แต่ก็คงอยากทำให้เป็นรูปธรรมแหละ อันนี้ก็เข้าใจได้ อืม
ใช่ คือว่า เออ เขาเรียกว่าอะไรนะ โหวตว่า เอ่อ บ้านนี้กับบ้านเนี่ย คุณเห็นด้วยกับบ้านไหน? บ้าน บ้าน 2 ผิดไหม? หรือบ้าน 2 ไม่ผิด? อะไรอย่างเงี้ย ปรากฏว่ามันก็มีคนเห็นด้วยกับบ้าน 1 น่ะค่ะว่า แบบเราซื้อบ้านมา หมายความว่าอาจจะไม่ได้เยอะ แต่มันก็มีคนเห็นด้วยกับบ้าน หนึ่ง
อือ ๆ อืม อืม อืม แต่ก็มีคนเห็นด้วย อืม
ใช่ แล้วก็บ้าน 2 ก็คือถล่มทลายเนาะ เรียกว่าประมาณ 70% - 80% อะไรอย่างเงี้ย ก็แบบ บ้าน สอง ก็ไม่ผิดจ้า มันก็คือบ้านหมู่บ้านใหม่ ๆ มันก็ต้องทำใจยอมรับเนาะ อะไรอย่างเนี้ย ถูก
อืม ๆ ๆ ค่ะ เออ ต้องทำใจแหละ อืม
เขาก็บอก แล้ว เสร็จแล้วที่บ้าน 3 ก็แคปโพลเนี่ย เข้ากลุ่มนิติอีกครั้งหนึ่ง เข้ากลุ่มแอปพลิเคชัน
<laughs> <chuckles> พี่บ้าน 3 ใช่ไหม? พี่ พี่ พี่บ้านที่เสนอเรื่องน้ำท่วมอะใช่มะ? อืม ๆ อืม ๆ
ใช่ เสนอเรื่องการจัดการนะ แล้วเขาบอกว่า "คุณนิติทุกคนเห็นด้วยแล้วนะ" อะไรอย่างเงี้ย คุณนิติก็ "โอย" คุณนิติก็ "โอย" แต่มันก็จัดการไม่ได้ในเมื่อเขาก็ไม่ยอมที่จะเลิกรา อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราอะแอบ แอบไปเมาท์กับนิติ ไปอีกทีหนึ่ง
อือ โล่งอก เออ ใช่ เออ <chuckles> เออ อ๋อค่ะ ค่ะ แล้วยังไง? เออ <chuckles>
สนิทกัน ปรากฏว่า เนี่ยสนิทกับนิติ <chuckles> ตัวละครลับ <chuckles> นิติก็บอกว่า เขาไม่ได้รุกรานแค่ในพื้นที่ เขาเรียกอะไรอะ ในพื้นที่ตรงนั้นนะ แต่ว่าเขาอะโทร ใช่ เขาอ่ะโทรหานิติเบอร์ส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์คือโทรมาใช้คำหยาบคายกับนิติ โดยที่นิติเหมือนจัดการไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยคุยกับพี่บ้านที่ 3 เดินไปคุยกับที่บ้าน เพราะเราก็ Work from home เหมือนกัน เราก็ได้ยินทั้งวัน บ้านเราก็ ข้างบ้านเราก็ยังทำไม่เสร็จ ตึงตัง ๆ อะไรอย่างเงี้ย แต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไร
พื้นที่ เอ่อ ช่องทางการสื่อสารนั้น อืม อืม เออ คุณ แต่ แต่ คือแต่คุณก็ได้รับผลกระทบ แต่ว่าด้วยความที่คุณก็ ก็เข้าใจ เข้าใจ เออ เข้าใจในสถานการณ์
ก็เขาก็ทำ ทำเวลา ใช่ อืม ก็คือหมู่บ้านมันใหม่อะ ข้างบ้านจะทำก็ไม่แปลก ข้างบ้านพี่จะทำ ข้างบ้านหนูจะทำมันก็ไม่แปลก ตอนหนูมาทำ ข้างบ้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของหนูก็อยู่มาก่อน เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร อะไรอย่างเงี้ย
อือ ๆ อืม ๆ ๆ
อืม เสร็จ ก็เดินไปคุยกับพี่บ้านที่ 3 พี่บ้านที่ 3 ก็ "อุ้ย ถ้าอย่างงั้นน่ะ แล้วก็แจ้งตำรวจไหม?" เพราะเรามันมีจุด อ่อนแล้ว
โอ้ จริงเหรอคะ? แจ้งตำรวจเลยหรอคะ? อันนี้หมายถึงว่าที่เขา ที่เขาพูด พูดจาไม่สุภาพด้วยใช่ไหม? แล้ว เออ ไม่ให้เกียรติ แล้วก็คือเหมือนคุกคาม อย่างงี้ใช่ไหมคะ?
เพราะว่า เพราะว่าเขารุกราน ไม่ดีกับนิติ ใช่ เราก็แบบ ใช่ เราก็คือวางแผนกับนิติกันเลยว่าแบบ อา เดี๋ยวเธออะมาอยู่บ้านฉันวันหนึ่ง วันที่แบบเขาไม่ Work from home แบบเหมือนพอเขาออกไปแล้วเธอเดินมาบ้านพวกเรา หรือจะให้เดิน แล้วเดินไปนิติเธอ แล้วตอนไหนเขาโทรมา
อือ เออ เออ
นั่นแหละ เราก็จะอัดเสียง <giggles>

อา โอเค อา ค่ะ เออ ๆ ๆ
เสร็จแล้วทีนี้เรื่องมันก็เกิดมาจากว่า คือเขาอะก็ไปพูด คือบ้าน สมมุติ บ้าน บ้านที่ 1 ไปพูดกับนิติว่า "ข้างบ้านนะทำอะไรเสียงดังไปหมด" แต่ข้างบ้านก็คือ ตอนนั้นน่ะข้างบ้านน่ะ บ้านหลังที่ 2 อะ เขากำลังจะย้ายเข้ามา หมายความว่าเขาต้องเรโนเวต
อือ อือ ๆ ๆ อ๋อ มันก็ มัน อืม ถ้าอย่างงั้นมันก็สมเหตุสมผลไหมคะ? ที่แบบเหมือนกับมันก็อาจจะต้องมีเสียงดังบ้าง อะไรอย่างเงี้ย?
บ้าน ใช่ ใช่ แต่เขาบอกว่า โอ้ แต่เขาอะก็บอกว่า เขาอะทำงานไม่ได้เลยนู่นนี่นั้น อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งนิติก็บอกว่า "เออ บ้านนั้นน่ะแจ้งแล้วนะคะว่าจะทำกี่โมง" ซึ่งเรามีเวลากำหนดให้เนาะว่า คุณสามารถทำได้กี่โมงถึงกี่โมงอะ
เออ ใช่ ๆ เขาจะมีเวลาเนาะว่า อา ทำแบบสมมุติ 9 โมง ถึง 6 โมงเย็น แล้วก็ให้ทำแค่จันทร์ถึงศุกร์ เสาร์อาทิตย์ไม่ให้ทำ อะไรประมาณอย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่แล้วทีนี้ นิติเขาก็บอกว่า "บ้าน บ้านที่ 2 อะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะ" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกว่า แต่บ้านแรกก็บอก "แต่ผมอะ ทำงาน work from home นะ ถ้าทำอย่างเงี้ย ผมจะทำงานยังไง?"
อืม ๆ ๆ ๆ <chuckles> เออ เออ ค่ะ เหรอ? อา
แล้ว แล้วนิติก็บอกว่า คือนิติก็ไม่รู้จะทำยังไง? คือเขาก็ไม่ได้ผิดกฎไง เขา คือถ้าเขาทำเลยเวลาเหมือน ใช่ ทำก่อน 8 โมง หรือว่าเลยบ่าย 3 หรือว่าทำตอนเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอเค นิติก็ตักเตือนได้ แต่นี่เขาอยู่ในเวลา แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ มะ หมู่บ้านที่มันใหม่ ๆ เนี่ย มันจะต้อง ช่วงเนี้ยเขาจะไม่ได้เอาเรื่องอะไรกันหรอก เพราะว่ามัน มันก็ต้องมีบ้านนั้นบ้านนี้ทำอยู่เรื่อย ๆ ตลอด บ้านนั้นก็บอกว่า "ซื้อบ้านมาตั้งแพง" อะไรอย่างเงี้ย แล้ว ทำไง? แต่ว่าต้องไปทำงานที่อื่น ต้องไปทำงาน ไปนั่งออฟฟิศ ไปนั่งคาเฟ อะไรอย่างเงี้ย ต้องออกจากบ้านเสียค่าน้ำมัน ไรเงี้ย สืบเสาะ ทีนี้มันก็มีคนเหมือนประมาณว่า คือเขาอะใช้ช่องทางที่คุยกับนิติในช่องทางแอปพลิเคชันน่ะ คือเขาพูดอยู่คนเดียวเลย พูดอยู่เรื่องเดียว อะไรเงี้ย พอมีคนจะพูดเรื่องอื่นน่ะ สักพักเขาก็มาโวยอีกแล้ว แล้วเรื่องที่คนอื่นพูดอะ มัน มันก็เหมือนแบบไม่ได้รับการใส่ใจ อะไรเงี้ยอะค่ะ
เออ <chuckles> เออ เออ เออ เขาอะปฏิบัติตามกฎ อืม อืม ๆ ๆ อืม อือ เออ ค่ะ เออ <giggles> อือ เออ เออ เออ

อ๋อ ก็เพราะว่าบ้านหลังที่ 2 เนี่ย คือเขาก็แบบเหมือนกับ ตอนนั้นที่เขาเสีย นั่น เอ่อ ต้องเสียงาน ต้องไปเสียเงินด้วยไง แล้ว
ต้องไป ยืดเวลา อะไรอย่างเงี้ย เออ เขาบอกว่า "นิติอะพูดไม่รู้เรื่อง ทำให้เขาอะต้องเสีย เงิน"
อืม อือ ๆ ส่วนบ้านที่หนึ่งก็แบบเหมือนกับ อะ ก็มีปัญหา ก็เพราะว่านิติก็แบบเหมือนกับไม่จัดการให้เขาเด็ดขาด เออ ต กลายเป็นว่าที่ อ ต นิติตกที่นั่งลำบากเลย
เออ <chuckles> ใช่ แต่ทุกคนก็ ใช่ แต่ถามว่านิติจัดการตามสิ่งที่เกิดขึ้นไหม? จัดการ ส ตามสิ่งที่เกิดขึ้นหมายความว่าจัดการตามหน้างาน ตามที่เขา ตาม Protocol ของเขาทุกอย่างเขาไม่ได้ผิดอะไร อะไรอย่างเงี้ย
เออ เออ ๆ ค่ะ เออ
เราก็เลยแบบ โอ้โฮ น่าสงสารเนาะ ก็เลยเหมือนกับว่าหลังจากนั้นน่ะ มันก็เหมือนแบบมีพี่คนที่ 3 นี่แหละ เหมือนเขาก็สนิทกับนิติเหมือนกัน ใช่ แล้วก็สนิทกับเราด้วย ตายแล้ว เขาก็คุยกันว่า "เราอะควรจะมีกรรมการหมู่บ้าน แม้จะยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ก็ตาม"
อือ บ้านที่ สาม อืม <laughs>
เหมือนเป็นเป็นตัวแทน
เออ เออ อ๋อ คือ คือยังไม่มีเหรอคะ? ตอน- ตอนนั้น ก็คือแบบเหมือนกับหน้าที่อะไรจัดการเป็นนิติหมดเลย? อืม
ยัง ๆ ใช่ ยังเป็นนิติของโครงการที่เขาจัดมาให้อยู่ อะไรอย่างเงี้ย เราควรจะมีตัวแทนเผื่อไว้ในเรื่องแบบนี้ แต่ละซอยส่งมาเลยจ๊ะ
อือ ๆ ๆ ๆ ค่ะ อืม เออ มีตัวแทน อือ
มันจะได้คุยกันง่าย ๆ ก็คือเอา เขาก็เลือกจากคนที่ work from home เสียส่วนใหญ่ ซอยนี้ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ ปรากฏว่า ซอยเราก็เป็น เรา เพราะเราอยู่บ้านทั้งวัน <laughs>
<laughs> เออ <laughs> เออ มันก็คงต้องเป็นอย่างงั้น เพราะว่าแบบเหมือนกับแต่ แต่ แต่ละซอยก็ต้องเป็นคนที่แบบเหมือนกับอยู่บ้านทั้งวันรู้เรื่องราว อะไรอย่างเงี้ยเนาะ คอยสังเกตสังกา เออ
ใช่ แล้วก็สาเหตุอย่าง เห็น เห็นนู่นเห็นนี่ ใช่ แล้วก็นั่นแหละ ก็อารมณ์ว่าก็แก๊งนี้ก็คือมี มีกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง ๆ ที่มันยังไม่ถึงเวลา ก็คือตั้งขึ้นมาเลย
เออ <chuckles> อาจจะเป็น อาจจะเป็นคณะทำงาน คณะทำงานหมู่บ้านไว้ก่อน เพราะว่า เออ นิติยังไม่มี อือ ๆ ๆ แล้วก็ค่อย
มีอะไรก็จะได้แบบ ใช่ กระจายข่าว อะไรอย่างงี้ ซึ่งนิติเขาก็ชอบมาก เพราะ ว่า มันก็ช่วยลดงานเขาใน ระดับหนึ่ง
เออ ใช่เนาะ ช่วยแบบ แบบเป็น บัฟเฟอร์ ให้เขาหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะ? <laughs> แทนที่เขาจะรับเต็ม ๆ อือ
ใช่ เพราะว่าจังหวะนี้ก็เลย เขาก็บอกว่า แล้วนี่ไม่ใช่แค่ จริง ๆ เขาบอกว่า แบบเราก็ไม่แน่ใจนะ เขาบอกว่า "นี่ไม่ใช่แค่ 2 บ้านที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเขา" อะไรอย่างเงี้ย